Super novinha, aí que que eu fui fazer. Eh, eu tinha uma tia que trabalhava, aí eu falei: "Tia, que que você acha de eu arrumar a sua casa e você me paga?" <chuckles>
Hum. Nossa, virou, assim, empreendedora, quase, tão novinha. <chuckles>
Empreendedora. Aí, eu lembro que eu arrumava a casa dela, eu ia toda semana, aí no final do mês ela me dava R$20,00. <chuckles>
Olha. <chuckles>
E a e aí, às vezes ela que tinha uma outra tia que queria que ah, ela queria sair à noite, ela falava: "Você pode cuidar do meu filho." E tal, aí eu fui fazer babá né. Ser babá.
Uhum. Oh, babá é um pouco mais tranquilo, de repente, do que arrumar a casa.
É, aí eu já ganhava ali R$10,00 a noite e tals, então aí eu é, e eu ia ali sendo mais independente, né, fazendo meu próprio dinheirinho até eu ter, ali, 16 e trabalhar mesmo.
Oh, legal. Exato. Uhum, você estava fazendo aquele trabalho, assim, meio que informal, né. <chuckles>
<chuckles> Estava fazendo o famoso bico, né. <chuckles>
Exato, fazendo ali um bico sempre que podia.
Mas eu acho que isso foi tão bom, porque moldou também, né, o meu o meu caráter. Eu fui aprender desde fui aprender desde ce
Sim, com certeza. Você aprendeu a ter essa responsabilidade financeira, né, digamos, muito cedo.
E o valor do dinheiro também, né, o valor das coisas, então eu já sabia: "Olha, eu tenho R$30,00."
Exato. Você sempre soube que dinheiro não dá em árvore, né, por exemplo. <chuckles>
Exato, tipo: "Ai tenho R$30,00, eu quero comprar um CD, ir no cinema e fazer isso, ixe, vou ter que s dosar aqui." Então, eh, eu acho que eu fui muito independente ali, também financeiramente, desde muito cedo.
Exato. Uhum. Olha, legal, assim, você lembra com seu, assim, o primeiro dinheiro, assim, que você ganhou, o que que você fez?